Hoy en día toda nuestra vida está metida en el Internet, ¿tú qué importancia le das a la privacidad en Internet?, cuéntame.
Uy, pues, creo que es superimportante porque, bueno, no sé, siento que ya el Internet está como como que es un arma doble filo, ¿no?, o sea, así como puede ayudar, puede afectar mucho. Para mí, la privacidad en Internet es
Si.
es muy, muy importante, de verdad, es vital. Sobre todo porque tengo por ejemplo un niño pequeño, ¿no?, entonces, es sí es muy importante, así como, inclusive en redes sociales, pues, las personas que que dejo que vean yo tengo como todas mis redes se sociales privadas porque hay varias que pueden ser como públicas.
Oh, claro, ujú. Ujú, sí.
Al menos que las cambies. Entonces como que a mí la verdad, no me encanta que a lo mejor cualquier persona pueda ver como, algunas fotos o historias que subo con mi hijo, cosas así, ¿no?, entonces, siento que sí es superimportante la privacidad en el Internet.
Claro. ¿Tú qué filtros pones en tus redes sociales?
Pues 1, pongo todo que sea privado, ¿no? Y también, por ejemplo, eh, las personas que me siguen y así, pues sí son como personas que yo conozco de primera mano, o sea, no son que la prima de la tía del amigo, o sea, sí son personas, este, que que yo conozco. Que sé que, pues, de cierto modo, les tengo algo de confianza como para tenerlos ahí. Entonces, por ende, la verdad es que no tengo a muchas personas en mis redes sociales. Solo un ci un círculo muy cercano. Y, este, es siento que sí es como muy importante esta este filtro, ¿no? También, por ejemplo, em, en como en estos videojuegos que pueden jugar los niños, ¿no? De que pueden tener
Okey. Ujú. Muy bien. Claro, sí.
acceso al Internet y que pueden como inclusive tener este espacio como para platicar con otras personas. La verdad es que yo sí lo tengo muy restringido con mi hijo, este, por lo mismo de que
Ujú. Ah, okey. ¿Qué restricciones le pusiste?
¿Mande?
¿Qué restricciones le pusiste?
Sí, pues, mm, básicamente que no podía jugar en Internet mientras yo no estuviera presente, este, sí, o sea, creo que sí es como un filtro muy establecido, pues, no tanto así como de la misma de la misma aplicación o algo así, sino es como si yo no estoy, no. Y también, por ejemplo, en mi en YouTube es también si yo no estoy, pues el algoritmo, pues puede dar a muchas cosas o enseñar muchas cosas que, pues no están tan padres para los niños. Entonces sí, como que muy importante, ¿no? También, este, al dar como aceptar, pues también hace o sea, pues no lo leo todo, pero sí trato de leer como los puntos que se en o sea, qué tanto de tu privacidad o de tus cosas, pues llegan a compartir con otras personas, con otras compañías, o qué acceso tienen ellos. Por ejemplo, que que si les das acceso a tus fotos, ¿no? ¿Qué hacen con tus fotos? Y como estas cosas, ¿no? Que es muy importante como tenerlo muy en mente. Sobre todo yo que, bueno, soy muy especial como con con más que nada con el tema de mi hijo, ¿no?
Ah, muy bien. Okey. Ujù. <chuckles> Ujú. Totalmente. <chuckles> Ujú. Sí, por supuesto, es muy entendible. Oye, y, por ejemplo, hablando justamente de de tu hijo, actualmente existen estos controles parentales de de Google, por ejemplo, de se llama Family Link, ¿tú lo utilizas, lo conoces, crees que es confiable?, o, ¿tú te pegas más a lo que puedes controlar como, justo lo que mencionas, el que tú estés presente?, o s eh, ¿sería una herramienta auxiliar?
Mm, la Ajá. Yo creo que sí sería una herramienta auxiliar, o sea, la verdad es que mi hijo, pues, no tiene ningún dispositivo a su alcance que no sea el mío, y que si lo necesita, pues, yo lo traigo, ¿no?, o sea, básicamente es mi celular. Tenemos una tableta, pero como tú dices, pues, tiene estas restricciones, este, para los niños. Igual, y o sea, yo todo lo tengo como, o sea, es la tableta, se la entrego y tiene un tiempo determinado y me la regresa y es como: "Okey", y yo ya la pongo en mi cuarto, ¿no? Entonces, siempre como que él la necesita, pues, tiene como que preguntarme, porque no es como que esté al alcance de él, para simplemente agarrarla y usarla, ¿no?, porque puede ser muy fácil que un niño llegue, este, tú estás dormida, él se levantó antes, estás en una llamada del trabajo, estás en el baño, qué sé yo, ¿no?, y ahí sería muy fácil, pues, que llegue y la agarre y, pues, puede pasar cualquier cosa. Entonces, esta privacidad en Internet, pues, sí es muy importante por el simple hecho de de lo fácil, como decía, es un arma de doble filo, de lo fácil, que pueden entrar en esta red de de Internet, ¿no?
Ujú. Ah, bien, okey. Ujú. Ah, Ujú. Sí. Tienes razón. Mm, ujú. Jum, sí y en en entonces, ¿tú entiendes la privacidad en Internet que va ligado a la seguridad en Internet?
Creo que sí, porque la verdad es que, si no tiene esta privacidad, pues, es fácil que que a lo mejor las personas se digamos, si tienes tus redes sociales abiertas, pues, puede ser muy fácil que puedas caer como en esos casos de phishing, o, a lo mejor anuncios como que pueden leer tus conversaciones, una brecha de datos, no sé. O sea, como que siento que, pues, un cl pues un ejemplo de caso de phishing puede ser como que a lo mejor te digan algo muy específico para ti, al ver como todo lo que tú haces, a dónde vas. Inclusive puede ser como un tema peligroso si dijéramos que yo lo tengo abierto, y pongo de que: "Ay, estoy aquí en la plaza jugando", y pues, tú no sabes, pues, quién, si lo tienes abierto, pues, realmente no sabes quién puede llegar a verlo. Y si lo subes como en tiempo real, pues, cualquier persona puede llegar a cualquier lugar público. Este, sí me pasó, bueno a mí personal no no me pasó, pero sí vi como una historia en redes sociales de una chica que como que
Ujú. Claro. Ujú, sí. Asi es. Ujú.
tenía sus sus estas como su red social abierta, y que le mandaba mensaje primero de que: "Ay, pues, yo sé de dónde vives y no sé qué", pues, con solo la foto, ¿no? Y y entonces de que empezó como, o sea, como, no sé, hay como una forma de como rastrear las fotos, de que si lo haces como de inverso y no sé qué, eh, también trabajo en programación. Entonces sé cómo hasta dónde pueden llegar las cosas a los solos muy sencillas. O que si mandas una foto, no sé, puede ser como muy muy peligroso. Entonces, o sea, in no solo como en el internet, sino el internet puede abrir la puerta a algo mucho más peligroso. O por ejemplo, el famoso Roblox, que usan mucho los niños, es como una cuna de depredadores. Entonces, es vamos a lo mismo, esta privacidad en Internet, ¿no? O sea, si tu hi ah, tu hijo, o, inclusive tú como persona, ¿no? O sea, te pueden dar hasta este famoso cat, este, como Catfish creo que le dicen, o, algo así, que es, este, em, no sé, que puedes llegar a conocer a alguien en línea, y te dicen que no es una muchachita, un muchachito de tu edad, y no sé qué. Y termina siendo un señor en el en el como el basement de su mamá que está enfermo, o sea, ¿sí me explico? Inclusive puede pasar mucho sobre todo pasa mucho más con los niños. Entonces, como que esta a mí la privacidad sí se me hace como muy importante. También, pues, este, por ejemplo, hay estas brechas generacionales y culturales, ¿no? De que, que es muy importante como como tratar de cerrarlas para que no para que, pues no les pase nada ni tanto a los jóvenes ni a los muy grandes, ¿no?
Okey. Sí, por supuesto. Sí. Sí, así se llama. <laughs> Sí. Ujú. Claro, muy marcadas. Me gustaría preguntarte, mm, actualmente, eh, el gobierno de varios países ha intentado que estas páginas de redes sociales implementen métodos de seguridad para para, vaya la redundancia, eh, hacerlas más seguras, ¿no? ¿Tú consideras que lo están logrando? ¿Consideran que están lejos de lograrlo? O piensas que aún puede mejorar más.
Ujú. Claro. Yo creo que están algo lejos y claramente se puede mejorar mucho más, porque, pues, estas compañías enormes que son monstruos, ¿no? Lo que viene siendo Meta, que, pues, básicamente, tiene las redes sociales más importantes que que se me vienen a la mente. O sea, yo creo que las primeras redes sociales que a uno se le pueden ir a la mente es WhatsApp, Facebook, Instagram y todo están hechos co por Meta, ¿no? Entonces, este, también, eh, por ejemplo, eh, el WhatsApp es, pues, es que, pues tiene toda esta privacidad, ¿no? O sea, si tú no cambias estas cosas de privacidad, quedan muy al aire donde todos pueden ver tu foto de perfil, pueden ver tu estado, pueden ver todas las cosas que subes. Este, no sé, tienen como este típico: "Ay, ni nosotros podemos escuchar tus mensajes, ni podemos ver tus fotos". Y bueno, claro está que ha habido muchísimas demandas en contra de ellos, que han estado en corte, han estado y que no han hecho absolutamente nada al respecto, ¿no?
Ujú. Ujú. <laughs> Así es. Así es. Claro. <chuckles> Sí.
Entonces
Claro, recientemente hablaba un policía en ciberseguridad en un podcast de YouTube, y mencionaba que, efectivamente, eh, WhatsApp está encriptado. Sin embargo, tú mencionas algo que creo yo muy relevante, el tema de la brecha generacional, que hay personas que aún no conocen cómo activar los filtros. Hablando, por ejemplo, de WhatsApp, ya que tocas el tema, eh, tiene esta doble verificación. ¿Crees que hay algo que se podría hacer para educar a las personas, para activar esta doble verificación? Eh, lo que tú mencionas del filtro para que no cualquiera vea tu estado en WhatsApp, o, tu foto de perfil en WhatsApp, vaya tu nombre, o, si lees el mensaje. ¿Crees que se puede hacer algo para ir educando a estas personas no tan tecnológicas?
Ujú. Sí, mira, pues, eh yo creo que, es empezando con los que tienes cercanos, que tus papás, tus abuelos, tus tíos mayores, como que acercarte y sí decirles de que, pues, ¿sabes qué, no? O sea, de que: "Mira, puede pasar todo esto o si no lo cambias, pues, cualquier persona lo puede ver". Y como esta educación, ¿no? Este, a ese tipo de personas, y yo creo que, pues, el primer granito sería con tus personas cercanas, y a lo mejor, eh, pues, creo que estaría difícil decirles de que: "Ve, y y di ahora enséñale a tus amigos", ¿no? O sea, pues, está creo que si les costó trabajo hacerlo ellos mismos, creo que les costaría trabajo enseñar a los demás. Pero como a lo mejor sí decirles de que: "Oye, pues, este, o no sé, que si tienen que a las amigas de la c de las cartas del jueves", ¿no?
Mm. <chuckles> Claro.
Que decirles: "Oye, fíjate que mi hijo, mi hija me ayudó a hacer esto, porque, ¿qué creen? Pues, nos pueden ver todas las fotos y no sé qué". Entonces, como que a lo mejor que ellas se esparzan, o, ellos esparzan esta información, y que: "Ay, díganle a sus hijos, díganle a los nietos, que si lo hacen por que si les ayudan a hacer eso", ¿no? O sea, a lo mejor como que, ah, que pedir ayuda, eh, y como que darles esta información que, pues, es muy ignorada, o, que no está tan conocida por estas personas mayores, ¿no? Y también, este, como esta brecha generacional, como decíamos, ¿no? De que ahora los jóvenes, pues, tienen muy a la mano toda la tecnología y las redes sociales. Entonces, también creo que sería importante como que en las escuelas implementaran como este, justo esto, ¿no? O sea, cómo, o sea, darle importancia a la privacidad en Internet, cómo, este, saber si una noticia es real, cómo saber si, o sea, qué sí subes, qué no subes, qué qué hacer, eh, para mantenerte, pues, en privado, ¿no? Con tus cosas, porque la verdad es que como puede ser peligroso, se puede prestar también para este bullying cibernético, si no hay esta privacidad de tu vida. O sea, creo que sí po sería muy importante como el conocimiento en general. Dependiendo obviamente de de la edad de la persona, pues, obviamente es la información que se le podría dar, ¿no?
Claro. Ah. Ujú. Claro. Entonces, entiendo por lo que me cuentas que podría decirse que, una sería la empatía como una herramienta, ¿no?, tener personas, eh, a las que nosotros pudiéramos enseñarles, empatizando en que podrían tener problemas para el tema de la seguridad. Y por otro lado, la educación, ¿crees que esto podría ser una materia en escuela básica a nivel básico?, por ejemplos, primaria, secundaria, empezar a indicarles, em, ¿cómo deben de dar esta privacidad a sus redes sociales?, lo que no deberían de hacer, ¿consideras que ya se debería de incluir como una materia, como matemáticas, computación?
Mm, ajá. Creo que sí sería importante, em, la verdad, pues, no soy maestra, no soy educadora, no tengo como este conocimiento como a qué edad, pero, soy mamá y yo sé que si en la escuela de mi hijo me dijeran de que: "Vamos a implementar esto, creo que sí sería clave porque, mira, siento que por más que, por ejemplo, yo diga de que, no pues, yo voy a postergar lo más que pueda, que mi hijo tenga una red social y todo esto, pues, la realidad puede ser otra, ¿sabes?, o sea, ya la verdad, es que sí está super como, n como normalizado. Yo creo que cuando yo era niña, tener una red social, pues obviamente fue mucho más difícil, era como, pues, apenas estaba empezando Facebook, el MetroFlog, o sea, como que era muy diferente. Y ahora siento que, o sea, es mucho ch más alarma, ¿no?, que pueden hacerlo. Y y, pues, obviamente va a tener amigos que a los que a lo mejor sí los dejen tener, porque es es normal que las escuelas haya, pues, reglas y valores, eh, de cada casa muy distintas. Entonces, creo que que que les den en general, a todos como, oigan, que esto está bien, esto está mal, ¿por qué es buena la privacidad? ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene en tu vida?, eh, en, o sea, a lo largo de cómo vas creciendo, ¿no?, creo que sería una materia súper importante de tener, para que puedan como educar a los niños, cómo usar estas redes sociales o el Internet, de una manera donde su privacidad no se vea afectada, de su vida diaria y de sus cosas, pues, privadas, ¿no?, o sea, ahora sí que su familia, sus amigos, qué hacen, qué no hacen, porque como decíamos, ¿no?, pueden subir una historia que están en el cine de tal plaza y, pues, ve tú a saber quién lo puede ver, ¿no?, entonces, como darles estas herramientas a estos niños para poder cuidarse a ellos mismos y cuidar su privacidad.
<laughs> Pero sí, mamá. <laughs> Ujú. Totalmente de acuerdo. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Totalmente de acuerdo. La verdad es que hemos hablado, eh, cosas muy profundas y muy importantes, eh, y estoy de acuerdo contigo, los niños tienen este sentido de pertenencia al al tener un Roblox, por ejemplo, y que los amiguitos en la escuela digan: "Nos vemos en la tarde en Roblox", si los niños no tienen la capacidad de cuidarse a sí mismos, podrían estar en riesgo. Sabes que te agradezco mucho estos consejos y lo que me compartes fue muy valioso. Gracias.
Exactamente. Hasta luego.